أنت تعمل إيه بقى دلوقتي. أول حاجة عشان خاطر أهلك طبعًا وتبرّهم وت ويعني هُم عايزينك تتجوز، وما ما يحصلش طبعًا ما يزعلوش منك، ويعرفوا إن أنت فعلًا بتهتم بيهم وبرغبتهم، أنا بقى دلوقتي هاج أنت لو هتعرف تحوش فلوس في مبلغ قليل، وأنت أصلًا بتحب تحوش يبقى ده حلو أوي، ف في وقت قليل، آآ، sorry معلش، وتحوش مبلغ كويس كده في وقت قليل، يبقى إيه، أنت كده ت راجل مسؤول وبتعرف تحوش. فأنا بانصحك دلوقتي تشوف لك عروسة بقى يا معلم وتروح بقى إيه، تخطبها، وت وتجيب بقى دهب وتعملوا إيه، زي خطوبة كده مثلًا على الضيّق، طبعًا الخطوبة دايمًا بتبقى على العروسة، آه خلي الخطوبة على العروسة طبعًا، بالضبط آه، وطبعًا وتقوم جايب ال جايب إيه دهب وت وتخطبها. لما تخطبها بقى هتلاقي نفسك بُص، بتاكل الزلط عشان تكوّن البيت وتخلّص الشقة و و و وتتجوز بسرعة. لأن أنت خد بالك، طول ما أنت قاعد، طول ما أنت بتصرف، آه بتصرف بقى بتصرف زيارات وخروجات وهدايا ودباديب و ومش عارف ليه إيه أصل آه و و بالضبط، فهتلاقي بالضبط حوار مواسم بقى وتلاقي نفسك بقى رايح أصل عارف إيه عيد الأم، أصل عيد الأخت، أصل عيد مش عارف مين، فهتلاقي نفسك بُص بت ف د داخل في مِيِّة حوار و وقصة وفلوس ما لهاش آخر.
ماشي قشطة. أيوه. امم. آه، ما هو طبيعي، لا، لا فعلًا أنا مقتنع بالفكرة دي. والله معاك حق فعلًا. آه، ما كنت لسه هاقول لك والله. <chuckles> ده حوار لوحده ده. آه طبعًا، التليفون يعني مش عايزيِن ننسى التليفون طبعًا، يعني عارف أنت اللي هو من بعد أوِّل أسبوع التليفون بتاعها بيبوظ، ما تعرفش ب ب إيه اللي بيحصل له، بس هو المشكلة إن هو بيبوظ.
أيوه. وت تليفون. أ فهي والله ما أعرف، <laughs> بالضبط، بالضبط شُفت ال آآ، تليفوني جاب شاشة، فأنت بقى تج هتلاقي نفسك أنت إيه، ال ال ال مخّك جاب شاشة مش مش تليفونك. فبُص على قد ما تقدر لو خطبت، هتلاقي نفسك أنت بقى على طول فاهم، آآ بت بتعمل ده وده وده، فأنت هات هات هات مثلًا زي ما أنت قُلت لي، تقدر مثلًا لو أنت تجيب على الأقل خلاص السيراميك وترميه، تقوم رايح خاطب مثلًا، السيراميك، السيراميك شيء مكلف جدًا وبتاع. تحطُه مثلًا في البيت، وتقوم رايح جايب د دهب وشبكة وخاطب، إيه رأيك في الفكرة ديّة؟
فاهم الفكرة؟ امم. آه، ما أنا عايز أعمل كده فعلًا.